दरअसल 3 नंबर का किस्सा ये है कि 100 नंबर का पेपर होता था जिसमें 70 एक्सटर्नल के होते थे और 30 इंटरनल के होते थे। तो 100 में आपके 42 नंबर पासिंग के होते हैं और मिला के पास होना होता था। ऐसा नहीं होता था कि इसमें आप फ़ेल हो गए तो फ़ेल हो जाएँगे। तो उसमें भले उन्होंने 3 नंबर दिए लेक़िन मेरे अ, सब्जेक्ट्स में जो मतलब मेरे जो नंबर आए थे वो सब में लगभग अ, ऐसे ही थे 92, 94 और या फ़िर 85 से ऊपर ही थे ऐसे ही नंबर सभी जगह आए हुए थे। तो इस कारण से अ, म मेरी इंटरनल का ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेक़िन अफ़सोस ऊपर वाले को कुछ और ही मंज़ूर था। मेरा जो दोस्त था उसकी 2 सब्जेक्ट में बैक लग गई थी। और फ़िर सबने यही फ़िर उसको ना सबने यही बोला तू उसके साथ रहता है इसलिए तेरा हो गया वो तो ख़ुद तो पढ़ लेता है तुझे पढ़ने नहीं देता है। और फ़िर मैंने बहुत कुछ सुना भी, जी।
अच्छा। बिल्कुल। ठीक है। बढ़िया। अच्छी बात है। <chuckles> ठीक है। बिल्कुल, दोस्त ऐसे ही हो हो जाता है बिल्कुल।
हुँ जी, लेक़िन मुझे मज़ा बहुत आया। मतलब मैंने देखा मैं भी पता है मैं आपको मैं आपको बताऊँ मैं उसको क्या बोलता था मैं उसको बोलता था भई इंजीनियरिंग का यही तो मज़ा है बैक नहीं आई तो फ़िर क्या ही मज़ा आएगा बैक अ, इंजीनियरिंग का। फ़िर बोलता था भाई तो तू क्यों पास हो गया तू भी 4 में बैक ले अगली बार। तो हमारे ऐसे नोक-झोंक चलती रहती थी और हमारी ऐसी पूरी बीटेक निकल गई 4 साल की।
बढ़िया। अच्छा अ, बिल्कुल। <chuckles> अच्छा तो, आप मुझे ये बताइए कि अंत में तो यही आपकी बात से मैं अभी समझ पा रही हूँ कि अंक याद रह जाते हैं, मार्क्स याद रह जाते हैं या फ़िर वो पल जब आपने कुछ नया सीखा होता है इससे और ये पूरे आपकी इंजीनियरिंग वाली जो जर्नी है पढ़ाई की, इसमें आपने मस्ती तो ख़ूब कर ली है आपकी बातों से मैं समझ गई हूँ। लेक़िन क्या आपने कुछ सीखा भी इससे?
हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। जी, जी। बेशक सीखा। अरे मैंने अ, देखिए हाँ ठीक है मैं मानता हूँ कि पहले साल मैंने बहुत मक्कारी करी है। लेकिन 2nd ईयर से मैंने मैं अपनी पढ़ाई में बिल्कुल सुचारू था। रोज़ कॉलेज जाना, अच्छे से पढ़ाई करना और मैं आपको बताऊँ तो मैं अपने कॉलेज का 2nd टॉपर भी था मैं अ, यूनिवर्सिटी टॉपर था। मतलब अ, 1st टॉपर नहीं था जो रैंक वाइज़ होता है तो मैं 2nd रैंक होल्डर था उसमें। और अ, ब मुझे ना काफ़ी अ अच्छा लगता था लेक़िन हाँ अ, इस सब की वजह से ना मेरा जो दोस्त था हालाँकि ऐसा नहीं था कि वो अ, पढ़ाई में कमज़ोर था। लेक़िन कहीं न कहीं देखिए जब ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो 2 दोस्त हमेशा कॉलेज में साथ रहते हैं, मटरगश्ती साथ में करते हैं और मैं कहूँगा ब बाकी और चीज़ें भी साथ में ही करते हैं और उनमें एक अगर बहुत अच्छे नंबर लेके आता है और एक अगर ठीक-ठाक नंबर लेके आता है तो फ़िर उसको कहीं न कहीं लोग सुनाते हैं भाई तू उसके साथ क्यों रहता है भाई तू उ उसका पीछा छोड़ दे। जी, और मेरा दोस्त भी ऐसा था कि भाई मुझे बहुत ख़ुशी हुई जी, जी। अरे बहुत कोशिश हुई लेकिन मेरा दोस्त मेरा दोस्त असल में ये बहुत पुराना था। 3-4 साल हो चुके थे हमारी दोस्ती को। जी दोनों ज़िद्दी थे बिल्कुल।
ठीक है। अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा। ज़रूर। हाँ। <chuckles> बेशक सुनाते हैं। आपकी दोस्ती तोड़ने की भी कोशिश करते हैं। दोनों ज़िद्दी थे। <chuckles> अच्छा, तो क्या ऑनलाइन पढ़ाई से बिना वो वैसी ही यादें बन सकती हैं जैसे कि स्कूल या कॉलेज म् की होती हैं जब हम वहाँ पे जाके व्यक्तिगत
हुँ, हुँ।
अनुभव करते हैं?
हुँ, हुँ।